Ah. Kuwan, yun ano, ah, talaga palang mula pa nung wala kayong anak, eh, yun na yung favourite na gawin ninyo. Ano naman usually yung mga, ah, usapan niyo 'pag nagbobonding na dun sa mga barkada? Lahat ba kayo may family na, mga gano'n or ano usually?
Mm. Ay, ayan. Well, halos lahat sa'min talaga may mga kanya-kanya ng sariling pamilya 'no. At nung dati, nung mga dalaga't binata pa kami, eh, ang usapan namin, di ba, 'eto common naman siguro 'to sa halos lahat ng barkadahan, yung patungkol sa mga inuman, happy-happy, gathering, ganyan. Ah, papag-usapan namin madalas noon nung mga dalaga't binata kami, eh, kung sino yung malakas uminom, 'yan. 'Di ba kung sino yung naging makulit nung gabi na yun. Yun yung ano namin, yung madalas namin pag-usapan noon. Ngayon, ang pinag-uusapan namin kung sinong kung sinong bata or sinong anak na yung pinakama makulit. <laughs>
Mm. Mm. Mm. Love life. <laughs> Change kayo ng tips tungkol sa, ah, parenting, parang mga gano'n, skills.
Mm, mm. Tama. Kaya
Nice.
Ngayon gano'n na yung pinag-uusapan namin.
Ilang days usually 'yung
Alin, alin?
Ay sorry. Ilang days u ilang days usually yung camping ninyo.